OK, est-ce que, du coup, tu as tu as des exemples un petit peu concrets de ce que tu as pu remarquer quand tu regardais la télé? Que tu as pu voir bah, du coup, heu, j'imagine tu as pu voir la télé en France, donc, heu, comment ça s'exprime réellement du coup dans notre pays?
Alors, heu, j'ai envie de dire, par exemple, dans dans dans les publicités en France, heu, tu auras très souvent, heu, un couple, heu, français blanc et heu, un couple mixte heu, ça, j'ai envie dire, ça fait, allez, une dizaine d'années qu'il y a toujours un couple mixte quelque part dans une publicité. Avec des enfants métis.
Ouais d'accord. OK.
Heu, aux États-Unis, tu vas avoir, heu, forcément, heu, un hispanique. Tu vas avoir, heu, un couple mixte, mais le couple mixte il va être noir et asiatique
OK.
et tu vas avoir, heu, bah, après, le le reste de la population, heu, classique.
OK d'accord.
Et ça, que ce soit dans les publicités ou dans les séries. Tu prends les séries, heu, là où c'est, j'ai envie dire, le plus flagrant c'est tu vas prendre les les séries, heu, heu, de type heu, Urgences, heu, en fait tout ce qui a trait avec l'hôpital tu as toujours cette même représentation.
D'accord OK.
Tu vois? Heu, tu et oui ils aiment bien aussi rajouter une personne, heu, des pays de l'est.
Ah ouais? Ça arrive que ça qu'ils rajoutent comme ça?
Oui, alors soit russe, soit polonais, soit quelque quelque chose comme ça mais il il y en a toujours un. Et souvent, il est brun, ténébreux, heu, quelqu'un de <chuckles> un étranger des pays de l'est. Ah, m mais oui et et c'est impressionnant parce que tu dis: «Mais hem, il y a 350 millions de séries, heu, sur les urgences aux États-Unis, mais tu as exactement le même casting». Donc tu as un blanc, tu as un noir, le noir est amoureux heu, ou est, heu, marié avec heu, l'asiatique, heu, tu as tu vas avoir une belle latina
D'accord bon. Ah oui! <laughs> Exactement le stéréotype quoi, heu, OK. <chuckles> Ouais. Oui, en vrai, ils se basent un peu soit sur des stéréotypes, soit sur, heu, un casting déjà pré-établi pour, heu, heu, tout ce qui concerne les urgences et du coup ils font ils essaient de reprendre un petit peu à chaque fois les mêmes acteurs et limite, un peu la même histoire finalement?